À, bạn b bạn với mình cũng biết nhưng mà người ta cũng hông có chọc, tại vì mình có mối tình thì người ta cũng có mà, cho nên là, kiểu như là, mọi người cũng, ơ, như nhau cả thôi. Lâu lâu chọc thì, kiểu, ơ, tao thấy con nhỏ này dễ thấy kia thế thôi chứ cũng không có cũng, ơ, gì lắm, hông sao.
Ừm. Ừm Ừm. Thì cái cái học sinh của mình á là thường thường á là nếu mà bị chọc là hay quê lắm, hay quê bắt đầu à, ờ, rồi cái sẽ chia tay này nọ lắm, thì hổng biết là khi nếu mà gặp bạn ở không biết ch ở thời điểm đó bạn có bị vậy hông?